Mmm, iya ya, bener sih. Jadi memang, untuk bicara mengenai psikologis orang yang diberikan like, ya memang ini, bisa menjadi salah satu mood booster sih, ya. Karena memang, eee, tujuan orang untuk post, eee, sesuatu, misalnya di-story, atau mungkin di-feed-nya, di akun dia sendiri. Yaitu untuk mendapatkan perhatian sebanyak mungkin, ya, kayak, kalau misalnya di-story banyak yang lihat, ya mereka mereka puas. Karena, ya karena yang dia lihat, ada hasilnya kayak, orang nonton banyak nih. Nah kemudian, kalau misalnya tentang feed, ini pasti mengenai like, dan repost mungkin, nah, atau komen banyak. Jadi memang, eee, yang diharapkan dari feed ini, ya pasti mengenai bagaimana cara bisa mendapatkan like sebanyak mungkin, mendapatkan repost sebanyak mungkin. Dan juga, kalau misalnya di chat itu asik, dikasih komen maksudnya, ya. Dikasih komen ini juga jadi bentuk, suatu validasi yang dicari-cari orang untuk, eee, mendapatkan ya, kesenangan diri sendiri. Dan memang, kalau teman aku sendiri seperti itu, ya, biasanya aku bakal nge-like kalau misalnya, kayak "Wah keren, emang keren," aku biasanya like, tapi kalau nggak kayak biasa aja, ya aku biarin aja. Dan memang, eee, mmm, sangat mempengaruhi.
Mhm. Iya iya.. <laughs> Heeh, mhm. Oh, gitu ya? Mana tuh, feed? Oke. <laughs> Iya iya. Mhm mhm. Iya iya.. <laughs> Wow, heeh heeh. Oke. Oh, ternyata seperti itu ya. Tapi heeh heeh, aku penasaran nih Kak, pernah nggak sih Kakaknya menemukan teman itu dari, mungkin sosial media, gitu, Kak. Dan, itu ternyata deket juga, gitu, jadi deket ya, walaupun awalnya kayak, mungkin komen-komenan, entah mungkin kayak, DM-DM-an. Dan itu ternyata jadi deket deh, jadi temen deket, gitu Kak?
Oh.